Sì! Allora, a seconda del tipo di, uhm, attività che devo fare, se ci sono delle attività che presuppongono una mia creatività e durante la giornata ce ne sono diverse, de uhm, dall'organizzazione del servizio fotografico e mhmm, alla stesura
Mh. Però ti occupi di fotografia?
Mi occupo di tante cose diverse in questo momento a seconda di quello che il mercato richiede, perché ho fatto, ehm, il fotografo per 25 anni, fotografo e operatore video, come freelance. Negli ultimi anni, soprattutto dopo il COVID, è calato molto il lavoro, ho i miei clienti fissi e, uhm, capita frequentemente di ci si mi son dovu sì, sì, sì, sì, sempre seguendo quelle che sono le mie tantissime passioni ho sviluppato determinate cose, tra cui la scrittura, che sono un autore pubblicato da da una importante casa editrice italiana con 2 titoli e ne sto producendo degli altri. Quindi ecco, ehm, una routine creativa che che mi serve per sbloccare la cosiddetta sindrome della pagina bianca è quella proprio di non censurare assoluta il brainstorming, non censurare ass minimamente le idee che ti vengono in mente, quindi prendere proprio sì, sì, sì, sì, tutto, tutto.
Mh-mh. Ah! Però ti sei dovuto inventare qualcosa, mh. Mh. Ah. Ah-ah? Quindi tu butti giù tutto intanto, devi esteriorizzare tutto quello che ti si scatena dentro.
Scrivo tutto quello che c'è sì, sì, questo io sono molto digitale, però in questo caso nella prima p f parte è proprio carta e penna, carta e penna, scarabocchio delle cose. Sì, in questo sì. Potrei farlo anche potrei farlo anche con delle mappe mentali, che è un è il lo step successivo, però in questo caso, mhmm, <tsk> preferisco proprio fisicamente avere lì qualcosa che poi mi rimane e che e che non si spegne.
Ah! Okay, quindi vecchia scuola, diciamo. Mh-mh. Eh. Anche perché magari le mappe mentali ti rischie cioè rischierebbero magari di accumulare, no, le cose. Quindi hai bisogno proprio di un metodo per smaltire un un po' di roba, immagino.
<chuckles> Sì, è vero. <chuckles> Sì. Sì, sì, sì. Sì, giustamente la mappa mentale effettivamente accumula, però il foglio bi il foglio bianco no non non puoi cancellare come su una mappa mentale, puoi c scarabocchiare sopra, però comunque ti rimane sempre un qualcosa. Ehm, per per il brainstorming secondo me il foglio bianco è la cosa migliore. Si può fare anche digitale però butti giù delle delle idee senza censura liberamente. Io chiedo moltissimo a a ai miei familiari, amici, conoscenti, chiedo dei pareri su quelli che possono essere gli arg p p sì, banalmente argomento per un nuovo libro, tema specifico di di sì, sì, sì.
Mh. Okay. Mh. Okay. Ah! Quindi cerchi anche il confronto, cioè questo rientra proprio anche nella tua organizzazione.